確かにそうですね。なんか普段は結構シャワーで済ましちゃうことが多いんですけど、なんか時間がないから、疲れてるからっていうこともあって、とはいえなんかあれですよね、家でお湯、あの入れるぐらいであれば、ま、ちょっとね、5分ぐらい待てば全然いけるし、確かになとこまで使ったらすごいなんかそれだけでね、なんかストレス発散できそうな感じもしますもんね。
うーん。 はい。 そうですね。あとはあの自分のもし好きな香り、なんか特に外に行った、温泉に行った雰囲気、いろんなあの入浴剤とかあるじゃないですか。
うーん。 ああ、ありますね。
あるいはあの、例えば、ええとシーソルトみたいな何かちょっとそういう系の入れてとか、うーん、あの入浴用に入れるのもあるし、ちょっと例えば、香りとか雰囲気を家の中で出してみるというのはどうかな？
ああ、シーソルト。 へえ。 うんうん、ああ、確かにそうです、なんか特別感はありますよね、それ使うだけで、なんか温泉の素とかのね、粉とかもありますし。うん。うん。
そう、あの、簡単に使えるのもあるし、あの、値段も手頃で色々と探せるのではないかと思いますね。
うーん。 はあ、なるほどなるほど。いや、確かにそうですよね。なんか普通にシャワー浴びてるだけとかだと、まあ、別に暑い時になんか浴びたらすごい気持ちよくはありますけど、ま、特別感って、ま、一切ない、ま、ルーチンワークみたいなところはあるじゃないですか。ま、そういう意味で捉えれば、ま、ちゃんとなん、肩までゆっくり浸かって、ま、ちゃんと自分の体をいたわる感じで、なんかしかも、ん、匂いもなんか毎日変えちゃったりしてみたいな感じにすれば、なんか日頃、そういうルーチンワーク的ななんかつまんない感じからもね、抜け出せる感じしますもんね。
はい。 うーん。 はい。 ううーん。 そうですね、あのシャワーってこう、くあの手軽だし、早く済むじゃないすか、お湯は貯めなくてもいいし、あとまたね、あの、お風呂の、ええと、掃除とかも結構シャワーの方簡単、お湯を貯めるとまたね、掃除もあるんですけど、でもちょっと違った雰囲気を味わえるような気がしますね。
うーん、そうなんですよ。はい。 うんうん。 うん、いや、そうですね。うーん。 ああ、確かに。いや、全然なんかあれですよね、なんか、あの、さっきいわ言われたシーソルトとかもかなりなんか、あの、見た感じだと、あんなんか1個、い1パック買えばなんかしばらくもちそうな感じの、ね、印象はありますから。うーん。そういう意味だと、まあ結構コスパ的にもそんな悪くはないって感じなんすかね？
はい、はい。何回も使える。うーん、ああえ そうですね。コスパ的にも、はい、結構手軽にできそうな気がしますね。
ええ。わ、いいすね。
あるいは、例えばあの、家で中で違う香り、例えば少し香りのついたキャンドルとかアロマセラピー的な、ああいう香りは嫌な方ですか？どうですか？
うん。 はあ。 ああ、いや、全然好きというか、なんか例えばですけど、なんかお線香でなんか白檀みたいなやつとか結構なんかおばあちゃんちで嗅いだことあって、すごいいい匂いだななんて思ったことはありますけど。
あ、はいはいはい。 うーん、あの、お線香のアロマテラピセラピーみたいなのもあれ、お線香の代わりのっていうのもあるし、お線香でもいいですよね。あの結構値段も手頃じゃないですか、お線香なら。
うーん。 へえ、あ、なるほ ああ、まあ、確かに安いやつ選べば全然ね、あの、いい香りでありつつ、もう、うわ、ふ結構あの、経済的ではあるっていう印象はありますよね。
うーん。